O, değişikmiş, onu ben bilmiyorum ya.
Ya, şov amaçlı aslında, adamlar, onu hobi olarak mı yapıyor, para kazanmak için mi yapıyor, bilmiyorum.
A. İlla bir amacı vardır ya onun. O, hobisel bir şey gibi gelmedi bana, ama bir daha, çok, bana, böyle, insanın, böyle, işte, sağlığına, hayatına iyi gelen şeyler olması lazım tabii ki.
Evet, kesin vardır da. Yok ya. Ya, şey de hobi ama, atıyorum. Mesela, arkadaşlarla toplanıp, masa oyunu oynamak, Monopoly'dir, ne bileyim
Hı hı. Tabii canım, onlar da güzel hobiler yani, keyif aldığın şeyler, hobilerdir zaten de, yani, mesela iyi gelir, senin, o mentaline iyi gelir, en basitinden.
Evet. Zaten, aynen, bir şekilde, insanların arasını bozabilecek bir hobi olduğunu, çok zannetmiyorum ben ya.
Yani, eee, sadece, işte, yaptığın hobiyle mesela, çünkü, senin yaptığın hobi, birazcık da, senin o kafa yapını yansıtan bir şey olduğu için, hani, mesela, ben şeyleri falan çok sevmem. Hani, mesela, çok böyle, ental dantel kişilerle, çok anlaşabildiğimi söyleyemem maalesef.
Evet, evet. <chuckles> Ben de öyleyim bu arada, geçen bir arkadaş geldi, tiyatrocu, Türkiye'den. Bende, müzikler falan açıyor, Türkçe müzik. Ben hayatımda duymadığım Türkçe müzikler. Sen ne dinliyorsun? Ben Türkçe rap dinliyorum falan.
Eve Yok, mesela o, benden olmaz. Çünkü, onların karakteri falan, yok bende. Hı hı. Hı hı. A ya, işte bak, mesela ben de aynı, Türkçe rap çok severim ben mesela, inanılmaz yani, ortak bir hobimiz de varmış, ama, hani, böyle dediğin gibi, hani, böyle, çok entel dantel insanlarla, ben anlaşamam. Yok, karakterimizde bulunmuyor maalesef öyle bir şey, yani, ters geliyor bana, onların dünyası bambaşka, ben karışmıyorum artık, denedim olmuyor.
Ben de, evet, evet, <chuckles> evet. Evet. Sanat sepet işlerinde yokuz diyorsun. <chuckles> Kesinlikle öyle, evet, evet, yani Saygı duyuyorum ama, eee, çok benlik şeyler değil bunlar, da yani kok muhabbet dönmüyor.
Yok, kesinlikle benlik de değil, yani, ben o kafa yapısına erişebilecek bir insan değilim şu anda. Hani, onun için, çok daha küçükten, bu yönde olmam gerektiğini düşünüyorum, ama, yani, büyüme tarzımız işte, yaşama tarzımız bambaşka olduğu için.
Evet. Ya, aslında her dönem farklı hobilerimiz oluyor. Müzik zevkleri, ya da, ne bileyim, sanat sepet diyoruz. Tamam, benim hiçbir zaman böyle bir ilgim olmadı da, mesela, üniversitede ben haftada 2-3 gün, halı sahaya giderdik. Çünkü, o zaman, öyle bir kültür vardı. İşte
E, illa ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Halı saha çok keyifli bir şey ama ya. Bütün stresini, sinirini atıyorsun. Iıı, çok inanılmaz iyi bir şey, halı saha, ya.
Tabii. Üf, ya, evet, yani. Yani, en güzel dönemlerimdir yani, öyle söyleyeyim sana, ya ama, genel olarak işte, önemli olan, o anda yaptığın şeyden keyif alıyorsan bu senin hobindir, adı üstünde zaten. Eee, hiçbir hobiye de karşı değilim. Bir şekilde keyif alıp Evet.
I hı. Tabii ki, tabii ki. Hı, ben de değilim. Kesinlikle her şeye saygı duyuyorum. İnsanlara iyi geliyorsa ya kendilerini mutlu ediyorlarsa Tabii canım, özellikle bir şey katıyorlarsa, bence, her şey çok eğlencelidir. Vakit geçiyor. Yani konuşmak bile bence çok zevkliydi bunlarla alakalı, ortak hobilerimizle alakalı senle.
Özellikle, bir şey katıyorsa. Evet. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
Görüşürüz, görüşürüz, bay bay.